Но мне кажется, вот как раз социальные проблемы освещаются замечательно, просто замечательно. Я бы хотела чего-то такого вот, э, не знаю, вот мы же живем в таком скучном мире достаточно, да. Ну, если взять каждого отдельного человека, это, э, даже какое-то там, что-то такое, быт, работа, да. Хотелось бы каких-то вот таких ярких историй. Просто, как, ну, я бы хотела видеть яркие истории. Да, возможно где-то выдумка. А многие же и на, м, реальных историях были сделаны, э, фильмы, да, которые яркие такие, прям супер. Я бы вот такое хотела. Ни я не хочу смотреть проблемы социальные.
<chuckles> Ну, слушай, тебе не хватает там, как в "Властелин колец", там, не знаю, какие-то "Игры престолов", не хватает вот этого, недостаточно <chuckles> волшебное?
Ну нет, этого нет. Хочу т нет, не волшебное, хочу классных историй, как "Основной инстинкт", как что-то такое вот, как "Казино", как "Криминальное чтиво", что-то такое яркое, как вспышка вот. Социальные проблемы я могу почитать в новостях. Зачем мне про это фильмы смотреть? Я не хочу, я хочу расслабиться. Вот кино- это же чтобы расслабиться и насладиться, а не вот еще вот мало того, что вот и так это вот д голова загружена этими всеми социальными проблемами, еще давай и фильмы про это смотреть. Нет, я хочу всё-таки расслабиться и насладиться. Я вот последнее время не могу это получить наслаждение, в силу того, что вот какие-то все и сюжеты одинаковые, и актеры одинаковые. И прям мне неинтересно, и и истории неинтересные, какие-то высосанные из пальца. <laughs>
Э. <chuckles> Мгм. <chuckles> Ну да, слышат. Дзэ Слушай, ну, может быть, тут, может, да, так, э, м возможно. Тут такой немножко фактор, что всего слишком много и сложно выбрать, что-то хорошее, всё теряется. Ну и, слушай, мне кажется, это тоже момент ностальгии, когда вот эти классные фильмы, которые вот остались в памяти, оставили сильное впечатление, вот хочется пережить вот то вот самое ощущение. Это, наверно, сложно.
Мгм. Возможно, да. Ага. Возможно. Наверно. Ну, надеюсь, еще увижу. Вот щас ты говоришь, во возвращается тренд в натуральность и, во возможно, вернутся истории какие-то натуральные, такие яркие. И люди натуральные.
<laughs> Ну, слушай, иначе придется пересматривать старые фильмы. Их, к счастью, тоже достаточно. <chuckles>
И тогда Согласна. Да, да, ну, надоели уже тоже, кстати. Хочется чего-то новенького. <laughs>
Ну вот! <chuckles> Сложно угодить. <laughs> Слушай, ну, надеюсь, что ты найдешь подобающий фильм, который будет вот соответствовать всем критериям. Ну, было в любом случае интересно поболтать на эту тему. Спасибо!
Мгм. Мгм.

Надеюсь, да, вот что всё-таки вернуться, вот хотя бы в творчестве, вернуться к естественности. Потому что, вот всё-таки, на разные лица интереснее смотреть, чем, ну, на на одинаковые. Ну, мне лично, я не знаю. Может, ну, мне кажется, всем интересно смотреть на разные лица. Вот представляешь, ходишь по улице, все одинаковые. Это же не интересно вообще.
М-да, м. <chuckles> Ну, слушай, да, но ещё есть такая, это, проблема вот с ботоксом и всеми вот этими процедурами, которые немножко портят, э, ход хороших актрис с возрастом, что у них просто исчезает мимика. Тут тут уже просто обидно, что, м
Мгм. Ну да. Ну, с возрастом, да, ладно. Ну, с возрастом ладно, это ещё можно простить. А вот когда молодые девушки все делают одинаковый вот это нос, кокорый щас какой-то такой одинаковый у них. Вот скулы они делают такие, красивые, губы красивые, вот глаза большие такие. И вот они все одинаковые просто. Они красивые, вроде бы лицо вот, э, стандартно красивое. Но теряется вот интерес, потому что и эта такая же, и эта такая же. Ещё, знаешь, не только вот в сериалах они одинаковые, они же вот тоже, очень много одинаковых там, в "ТикТоке" открываешь, тоже какое-то 1 лицо постоянно тоже тако такого же типажа. Потом, да, немножко
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ну да, но знаешь, кто знает в будущем, может быть, вообще всё изменится и будет там какой-нибудь искусственный интеллект везде сниматься. И м
О, я и, кстати, уже снимается, да. Вот там есть же, ну, на, ну, в фильмах нет, а вот, э, роликов много же, которые делает искусственный интеллект. Ну, это же так видно вообще, ну, пока видно. Ну, это к сто будет.
<chuckles> Ну, это пока что да, <laughs> кто знает. Ну, слушай, а чем
Э, ну, это не интересно, кстати, тоже смотреть эти ролики, да.
Ну, а какого разнообразия ты бы вот хотела видеть, кроме того, что, ну, во ра может быть, внешность вот актрис? А что ещё? Вот какие-то, может быть, группы, не знаю, вопросы, знаешь, вот социальные проблемы какие-то, которые плохо освещаются.
Ага.